Ganz genau.
Mhm.
Das halte ich wirklich für einen zentralen Aspekt des Ganzen, das deinem Vorgesetzten zu unterbreiten. Und darüber hinaus würde ich auch das Ziel
Ja. Mhm.
deines Gesprächs klar benennen
Mhm.
und a dabei realistische Erwartungen an deinen Vorgesetzten zu formulieren. Wie klingt das für dich?
Mhm, mhm. Hm. Ja, nein, absolut. Also es ist definitiv 'ne gute Sache, da direkt wirklich mit 'nem sage ich mal Plan reinzukommen und wirklich, ne, einmal aufzuzeigen, was vorher eben auch schon erwähnt hattest. Einmal die ganzen Sachen, äh, die man erreicht hat, die man mitbringen kann, sage ich mal, welchen Mehrwert man als Mitarbeiter liefert und dann eventuell auch eine Position, das zum einen. Ähm, zum anderen halt da auch noch mal so 'n bisschen mit aufzuzeigen: „Ja, das würde ich gerne in der neuen Position erreichen und das würde ich gerne umsetzen. Dafür interessiere ich mich, daran würde ich mich gerne weiterentwickeln und würde mich, keine Ahnung, Zeitrahmen, x y halt gerne in die, ähm, Position rein entwickeln.“ Ich glaube, das ist 'n sehr, sehr guter Ansatz, das macht auch Sinn und natürlich kommt auch sehr professionell rüber, ja.
Sehr gut.
Ja, prima. Ähm, dann danke ich dir sehr auf jeden Fall, ähm, Zuhören und, ähm, für die tollen Tipps. Ich werde das auf jeden Fall so mitnehmen, werde mich jetzt mal dran machen, ähm, Plan zu erstellen und werde das dann, ähm, nächste Woche höchstwahrscheinlich präsentieren können. Von daher vielen, vielen Dank, ähm gebe dir Bescheid, wie es gelaufen ist und wünsche dir 'n schönen Abend.
Ja, danke sehr. Freut mich sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte. Und alles in allem viel Glück und viel Erfolg bei deinem Anliegen.
Ja, vielen Dank.
Da